Ờ, bắt đầu thì chắc là mình cũng tìm hiểu được một tí, nhưng xong mình thấy càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy là, ôi, nó có nhiều kiến thức quá. Mình nghĩ là nó có nó nó có hẳn một chuyên ngành về cái việc là, gọi là, ờ, chế độ ăn uống này kia ấy, thế nên là mình nghĩ là mình không theo kịp. Mình chỉ đọc những cái thứ rất là cơ bản nhất rằng là một bữa thì nên cần những cái gì cho đủ, cơ thể con người cần những cái gì. Sau đấy là mình, à, cũng, a, phiên phiến rồi, ờ, học theo thôi. Ừ.
Ừm. Ờ. Ừm. Cơ bản. Ừm. Ừm. Ừm, cho nó dễ dễ áp dụng hơn, đúng không? Ừm. Cũng không cần phải là quá là khoa học mà kiểu cao siêu làm gì, đúng không? Ừm, thế vậy ừ, thế thì qua cái quá trình vừa rồi của bạn ấy, bạn tổng kết bạn có cái mẹo đơn giản nào để cho người nghe, gọi là, bắt đầu có thói quen ăn uống là nó lành mạnh hơn mà không cảm thấy là như một cuộc cách mạng, ừm, khoa học mà bạn vừa chia sẻ không? Có cái mẹo gì đơn giản không?
Ừ. Ờ, mình nghĩ là bạn nên, a, chú ý đến cái độ thô sơ của thực phẩm, tức là bạn nên mua những cái thực phẩm mà nó ít chế biến nhất có thể. Ví dụ như là ví dụ như là thịt đi, thịt, ờ, mà mình mua tươi ở ngoài chợ rồi mình về mình chỉ chế biến 1 lần thôi, là mình chỉ xào nó lên thôi thì mình ăn luôn thì sẽ tốt hơn là những cái thịt mà người ta đã chế biến rồi người ta đóng hộp, rồi mình lại đem cái hộp đấy về rán, rồi mình lại thêm một công đoạn chế biến nữa. Thì càng qua nhiều công đoạn chế biến thì nó sẽ càng mất dần chất đi và nó sẽ lại càng thêm các chất hóa học vào, nó cũng sẽ khiến cho không tốt cho cơ thể mình. Thế là hãy cố gắng ăn những cái món mà khi mà nó vẫn còn đang ở cái hình dạng thô sơ nhất của nó.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, về độ thô sơ này. Ừm. Lại ừm. Đúng rồi. Cái chất mới, ừm. Ừm. À, cái cái keyword này khá là hay nha. Ừm, mình nghĩ là sau khi mà, à, bạn, à, chia sẻ được như này, mọi người cũng n nắm giữ cho mình một cái tip rất là quan trọng ở trong một cái bữa ăn lành mạnh rồi đấy. Cảm ơn bạn về những cái chia sẻ rất là thực tế ngày hôm nay nha!